و دي كانت صدفة عجيبة يعني أساسًا، يعني دي من ضمن الصدف يعني. ده ال <chuckles> اليوم ده كان يوم الفالنتين تمام، وهناك في النيل بيكون في آآ، آآ، تحت في تدريبات تجديف. في النيل.
<chuckles> تمام. امم.
فم الشكل شكل ال ال المراكب يعني كانت عاجباني وكده، فقلت طيب، آخد الكادر ده. طبعًا الكوبري في كادر حلو أوي لل للنيل وال و وماسبيرو بقى والشكل اللي هو إيه، ال المعالم اللي جنب النيل يعني. فقلت: "طب، خلاص آخد الكادر كده والناس اللي بتلعب في النيل تحت شكلهم جميل ومش عارف إيه." المهم إن إيه، كان في سحابة أساسًا في اليوم ده
ماشي. تم امم.
آآ، كان في سحابة فوق، بعد ما أخدت الصورة.
امم.
بابُص كده على الصورة، لقيت السحابة على شكل قلب. <laughs>
لا لا لأ، أكيد مش متضبطة كده.
أ ل <laughs> بجد الصورة كانت كده. يعني أنا أنا كنت واقفة، قاعدة بابُص على الموبايل باقول: "هو هو ده بجد والّا إيه؟ هو إيه ده؟ هو إيه ده؟ ده إزاي يعني؟ <laughs> ده بركات يوم الفالنتين والّا إيه؟"
<chuckles> امم. <chuckles> عملت لها edit وأنتِ مش واخدة بالِك. <laughs> لأ، بجد صورة حلوة جدًا يعني <chuckles> مضبوطة جدًا. امم.
ف آه، لأ، الصراحة الصورة كانت يعني جات في وقت وأنا آآ، المهم إن أنا عدّلت على الصورة خليت ال يعني عدت عملت editing على الص النو الأضواء وال التصوير اللي هو يعني باعدّل الصورة. مش عارفة اسمها إيه يعني، باعمل editing في الإضاءة وكده.
امم، امم. امم. امم.
آآ، وعدّلت خ يعني كانت السحابة مش القلب فيها مش كامل، فبس زودته شوية عشان تكون أيوه، و ونزلتها. عايزة أقول لك إن الصورة دي، ع يعني الوقت اللي أنا صورته فيه، الفيسبوك يعني ما كانش ما كانش منتشر أوي يعني ساعتها. الصورة دي خدت تقريبًا وقتها 20.000 لايك حاجة كده. فكان رقم، أنا ما كنتش مصدقة. يعني إيه ده؟! <laughs> فكان كانت صورة الصراحة لقطة يعني بجد. كانت يعني يوم والصورة كان الاتنين لايقين على بعض، بس فدي ذكرى يعني، صور يعني صورتها.
فكملتيه. <laughs> تمام. امم. امم. <laughs> آه. امم. امم، تمام. طيب، بالنسبة للهواية دي بما إنِّك بتحبيها أوي كده، بتعرفي تخصص لها م م يعني وقت قد إيه في الأسبوع م وبتعرفي توازنيها مثلًا مع الشغل أو دراسة أو عيلة أو أي التزامات يعني اللي لازم تعمليها؟